Ah bah, justement, pendant le toute la durée du 1er confinement, heu, bah on on les a pas vus physiquement. On les a eus, heu, au téléphone mais on les a pas eus physiquement et si tu veux, à la suite du bah ouais, quand même quoi. Ouais, franchement, heu, ouais, <chuckles> c'est carrément dur, ouais et si tu veux, à la fin du 1er, heu, de confinement, quand on a été déconfinés, heu, mon père a dit: «Bon, heu, c'est pas possible, heu, il faut, heu, que j'aille m'acheter une tablette» donc heu, heu, il a demandé à mon beau-frère. Mon beau-frère est allé avec lui pour, heu bah, choisir avec lui, heu, une tablette, heu bah, voilà, qui soit pas trop non plus, heu, compliquée pour lui et puis, hem ouais, ouais, ça lui a fait un déclic. Donc on lui a installé, heu, bah, sur la tablette les applications, heu, nécessaires, heu, Facebook, WhatsApp et cetera, pour qu'il soit en contact avec, heu bah, les petits enfants et puis, heu et puis on lui a appris, heu, voilà et on lui a appris à passer des, mmh, des des appels en visio et mmh et du coup bah ouais, il a il y a pris goût, heu et puis en plus, bah il comprend relativement vite donc heu bah, si tu veux, ça va, c'est bien. Bon, parfois, il bloque son il bloque sa tablette, donc heu, dans ces moments-là, il est pire qu'un ado. C'est la catastrophe, heu, <laughs> tout de suite, heu, il m'appelle, il me dit: «Oui, heu, j'arrive pu à avoir Facebook, heu, j'arrive pu à prendre de photos» alors, heu, bon les 3/4 du temps, c'est parce qu'il a fait une mauvaise manip et puis bon, c'est jamais bien grave mais il me fait rire parce que ouais, c'est pire qu'un ado à qui on a confisqué le portable quand, heu, <laughs> quand il arrive plus à se servir de de son téléphone ou de sa tablette, heu, c'est le drame quoi.
Ah ça s s s est-ce que ça été ça été dur? Ouais, ça ça a été dur s Ouais. Je peux comprendre. Ouais. Mmh. Oui, du coup ça lui a fait un déclic, hein. Du coup heu, cette situation-là. Déclic pour acheter. Ouais. Oui. Et qu'il entretienne les liens, tout à fait. Mmh mh, ça dû lui p ça lui a plu? Oui. C'est super. C'est génial. C'est génial. <chuckles> Ah. <laughs> Oui. Mmh, tout à fait. Tout à fait mais en attendant, il s'est préservé de de du fait de ne pas être en relation, heu, en ayant acheté cette tablette, hein. Du coup heu, il a la il a l'opportunité d'entretenir d'entretenir le lien encore. Mmh mh. Mmh.
Oui. Mais tout à fait, tout à fait. Parce que si tu veux, le lien n'était pas coupé mais c'est juste qu'on ne les voyait plus et donc heu, c'est c'est vraiment pas facile quoi. Je veux dire, heu, alors que, alors parfois de temps en temps on s'envoyait, heu, des photos mais mais bon, heu, c'est pas pareil que de voir les gens, heu bah, bouger à l'écran quoi quand même, donc, heu
Et c'est ça. C'est ça. C'est sûr. Est-ce que tu dirais que le fait de de voir, heu, d'entretenir le lien familial via WhatsApp, c'est mieux que rien?
Bah ouais, ouais carrément, c'est mieux que rien, bien sûr, bien sûr et c'est vrai que, heu, au 1er confinement, si au moins on avait pu, heu, appeler nos parents de cette manière-là ou par Messenger, heu bah, voilà, ça leur aurait fait du bien et puis, heu, à nous aussi quoi. Parce que, heu, heu, voilà quoi, heu et tu vois, heu, ce qui est bien, c'est que bah, comme il a acheté sa tablette tout de suite après le le 1er confinement, quand on a été déconfinés, heu, je sais pas si tu te rappelles, après on a eu un 2ème confinement un petit peu avant Noël?
Mmh mh. Tu es sûre? Mmh mh. Oui.

Oui, parce qu'en fait, tu tu vois la personne même si elle est à des à des kilomètres, heu, de toi, tu la vois en visio. C'est sûr que tu peux pas la l'enlacer, l'embrasser mais elle est là et tu peux lui parler et c'est ça qui est rassurant peut-être.
Mais c'est v c'est Oui. Voilà. Eh c'est ça. Exactement. Surtout que, bah voilà, La Réunion, c'est pas à côté non plus donc heu, on fait pas des allers-retours comme ça, hein, il y a
Est-ce qu'il y a un décalage horaire avec, heu, La Réunion?
Beh, écoute, heu, oui, il y a un décalage horaire mais heu, moi, je trouve qu'il est pas il est pas si important que ça, hein, parce que, heu, c'est, hem, si, mais si je ne me trompe pas, c'est, heu, 4 heures en été et 3 heures en hiver. Heu, donc heu et c'est, heu, en plus, si je ne me trompe pas, hein. C'est toujours pareil, hein. Heu, je crois que c'est en plus de nous. Donc heu, si nous, par exemple, il est heu, bah 19:00, heu, bah, là-bas, tu rajoutes 3 heures quoi, mmh.
Moui d'accord OK, OK, très bien. Ouais, OK, ça marche, d'accord.
Moui. Donc heu mais bon, heu, quand on quand on fait des appels visio, bah, forcément, on essaie de s'appeler à un moment, heu, qui correspond hein, au niveau des horaires autant pour eux que pour nous, quoi, évidemment. Donc hem
Bien sûr et à quelle fréquence vous vous z vous vous, hem, heu, vous vous joignez afin d'entretenir ce lien, heu, familial? À quelle
Bah, après, heu, au niveau de des parents, heu, enfin de de ma sœur et de mon beau-frère, heu, bah, je pense qu'ils doivent s'appeler, heu, peut-être pas tous les jours, mais tous les 2 jours, quoi et puis, heu, bah, souvent, le si tu veux, nous, le le dimanche après-midi, on va voir nos parents et du coup, heu, bah, on en profite pour, heu, bah, pour appeler justement donc mon neveu et sa compagne, heu, comme ça, bah, mes voilà, on est tous là
Oui. Ouais. Ah. Ah, c'est bien, comme ça vous êtes ah oui, vous êtes tous ensemble du coup? Ah ça, c'est sympa comme idée!
ouais, heu, on est tous là et au moins comme ça, bah, nos parents, heu, voient également, heu bah, leurs petits enfants quoi, du coup. Parce qu'en fait, tu sais oui.
Et est-ce qu'il y a est ce qu'il y a beaucoup d'émotions à chaque fois quand vous vous retrouvez tous ensemble pour, heu, pour l'appeler justement, lui qui est à la Réunion avec sa femme?
Mmh. Ouais, bah oui, on bah, c'est sûr, heu, bon, on sait que qui qu'ils vont bien, heu, que voilà, ils sont contents, tout se passe bien pour eux donc on est contents, heu, pour eux, aussi. Ouais, voilà, ça rassure hein, donc heu et on voit qu'ils sont ils sont heureux et épanouis, donc heu, donc bah, nous, on est heureux pour eux. Heu, après, heu bah, c'est sûr, hein, évidemment, on préférerait qu'ils soient là. Mais après, on se dit aussi qu'ils sont pas, heu, partis, heu, non plus, heu, pour y vivre. Heu, c'est juste, heu, bah le temps que, heu, hem, l'ami de mon neveu, heu, termine ses études. Donc heu, donc voilà. Après, heu, on sait qu'il y a il y aura une fin et qu'il y aura un retour. Donc, heu, bah, ça aussi, ça aide, tu vois? Heu ouais, c'est pas comme si, heu mmh.
Oui, ça rassure. Oui. Oui. Oui. Tout à fait, oui. Donc du coup, heu, v donc du coup, vous ne vous n'écrivez plus de lettres, heu, vous ne n'envoyez pas de carte postale, heu, du fait que vous vous voyez sur, heu, Whats App?
Mmh mh.